なんか、ばあちゃんのレシピみたいな、あの、どんな思い出とか、食べ物とかでどんな思い出とかあったりしますか？
あっ、そうですね、えっと、私あの出身が香川県なんですけど。
あ、はい。
はい、四国の香川県なんですけど、おばあちゃんも一緒に、あの、同居してたんですね。
はいはい。 あ、なるほど、はいはい。
で はい、なので、高校生ぐらいまでは、あの、実家にいたので、あの、おばあちゃんのレシピも色々覚えてるんですけど。
あ、いいですね。なんか、印象に残ってる食べ物はあったりしますか？
はい。 うん。 そうですね、まあ、いくつかあるんですけど、まず思い出すのが、えっと、香川県のあの郷土料理なんですけど。えっとはい、まんばのけんちゃんっていう料理があるんですよ。
はい。 あっ、郷土りょはいはい。 あ、ちなみにどんな感じのあ、はい、どんな感じの料理？
<laughs> はい、ちょっとじゅぼん呪文みたいな、人の名前みたいな料理なんですけど、はい。えっとですね、これがあの、万葉っていうなんか魚みたいな、あの、あやさいがあるんですよ。で、その万葉を使って、あの、油揚げと豆腐とを入れて、あと醤油と砂糖かな？砂糖とかと混ぜて、ちょっと甘辛い煮物みたいなのがあるんですよ。はい。
あ、はいはい。面白いす。はいはい。 あっ、はいはい。 はい。 ああ、なるほど、はい、はいはいはい。
それがあの家庭料理でよく食べられる料理なんですけど。
なんかあ、はい。 あ、なるほど。なんか、何に似てるとかってあったりするんですか、結構、独特殊な食べ物ですかね？
はい。 あ、あんまりね、特殊ではないですよ。なんか小松菜の、小松菜とあ厚揚げをこう、煮込んだ、食べ物とかよくあるじゃないですか。ああいう感じ。はい。
ああ、なるほど。あ、はい、はい。あ、なるほどなるほど。
そうですね。なんか名前は特殊なんですけど、割とあの味とかは、<chuckles> 見た目とか普通だなっていう。
あ。 あ、なるほど、すすいません、まんばのなんでしたっけ？
感じですね。 はい、まんばのぺんちゃん。
まんばのてんちゃん？
ぺんちゃん、ぺ。<chuckles>
あ、ぺんちゃん。あ、ななるほど。
はい、なんか、けんちんけんちん煮、みたいなのが多分訛って、けんちゃん煮かな？けんちゃん煮っていう
はい。
あの。こう豆腐とか油揚げとか煮込んだ料理をこう、けんちゃん煮って言うらしいんですけど、それが訛って。
あ、そうなんですね。はい。
まんばのけんちゃんみたいな。けんちん煮か。けんちん煮がなまってけんちゃんになったっていうのを聞いたことあります。はい。
あ。 なるほどなるほど。あ、ちなみにそれきない、もう香川県で結構有名な感じですか？
そうですね、やっぱり、なあの香川県で有名なのはうどんとか有名なんですけど。
あ、そうですよね。はい。
はい。あの、地元で、もうほんとに郷土料理で家で食べるやつで、考えると、まんばのけんちゃんは、あの、結構、あの、食べてると思います。どこのお家も。
はい。 ああ、なるほどなるほど、じゃ、あの、その時もご自宅で結構食べられたって感じですか？
はい。 あ、そうです。それで、あの、自宅にあの、おばあちゃんが畑を持ってて、おばあちゃんが、はい、畑仕事してるんですけど、あの、まんばっていうそのお野菜を育ててたんですよ。
あ、畑、はい。 はい。 ああ、なるほどなるほど。はいはい。
そう、で、まんばってあの一万円の万に、葉っぱって書くんですけど。
万葉、あ、なるほど、はい。
はい。 こうなんか切っても取っても、次の日にすぐ生えてくるみたいな、こう 食べ物、しょく植物じゃない、野菜なんですよ、と
あ、そうなんですね。 あっ、結構どんどんどんどん出てくる感じなんです。
そう、だからあの万葉って呼ばれてて、葉がいっぱい生えてくるはい。という意味で、あの万葉、すごく便利な食材なんですけど、なんかそれを多分香川県がよく育ててるから、あの、よく食べると思うんですけど、まあ、おばあちゃんも育ててまして、はい。なので、あの畑で取れたやつを使って、あの、作ってくれてましたね。
あ、なるほそ、はい。 あ、なるほど。 はい。 ああ、なるほど、ちなみにそれは、あの、どんくらいの頻度で食べられてたんですか？
ああ。 なんか、冬とかだった気がしますね、食べるのが。なので、冬の期間
あっ、冬、はい。
にできてた気がするな、うん。なので、ま、冬よくできたら、もう次々その葉っぱができるから、結構頻度高めでなんか出てたような気はしますね。はい。
あ。 なるほどなるほど。あ、じゃあ、基本的には冬のなんか食べ物っていう感じなんでしょうかね？
うん、そうですね、冬にしか食べたことないと思うので、冬に採れる野菜なんだと思います、多分。
ああ、なるほどなるほど、ちなみに、その、ま、あの、冬場ちょっ食べられると思うんですけど、なんか、何に、なんか他の食材で何に合うとかってあったりするんですか、その食べ物は？
うん。 はい。 ああ、なんか、そうですね、なんかシンプルにもう、和食
あ、はいはい。
の、あの 小皿みたいな感じなので、なんかあんまメインではなくて、こう、サイドみたいな感じなので、あの、例えば、こう、焼き魚とか、で、ご飯味噌汁とかがあって、まあ、まんばのけんちゃんあるっていう。
はい。 ああ、なるほど、はい。 はい。 はいはい。
あの、感じの、和風のサイドメニューなので、和風のはい、あの、食べ物には合うのかなって思います。ご飯が結構進む味ってると思います。
サイドメニュー、はいはい。 あ、じゃ、もう、それとご飯だけでもいけちゃうって感じですかね？
うん。あ、そうですね、いけると思います。はい、結構好きでした、ご飯に乗せて食べるのが。
ああ。 ああ、いいですね。ちなみに、なんか、ま、匂いとか味とかどんな感じなんですか？
はい。 あ、なんか結構出汁が効いてたような気がするんですね。で
はい。はいはい。
なんかうどんも出汁を香川県で採れるなんかイワシとかを使って出汁を取る。
ああ、美味しそうですね。はい。
はい、取るんですけど、なんか。出汁の味が結構して、で、それと、なんかその うーん、なんか、しょういろいろ多分家庭によって味付け違うと思うんですけど、うちは醤油と酒と
はい。
砂糖かな？入れてたと思うので。
はい。
はい、ちょっと甘辛い感じ、で、なんか出汁のいい匂いもして、ていう感じでした。はい。
なるほど。あ、じゃ、その。しなんでいうんですかね、その家によっては、全然違う味とかだったりするんですね。
うん。 <chuckles> そうかもしれないです。はい。なんか割と、うん、ちょっと違う味だったりします。たぶんみりん入れたりとか。
あるほど。 はい。
家庭によって違うって聞いたことあるような気がします。
なるほどなるほど。 あっ、なんか、そのおばあちゃんがもきごつこれそれ、作られたって感じですか？取って作ってたって感じすか？
そうですねん はい、なんか、おお母さんが基本的には料理してたんですけど、なんか、たまにその畑のものとかは、おばあちゃんもこう、取れたら何か作ってサイドメニューになってたりとかしたんですよ。なのではい、あと、お母さんはその、あの、香川県出身じゃないので、あの、そういうの作らないんですけどはい。だから、おばあちゃんのレシピっていう感じですね。
はい。 あ、はいはい。 あっ、そうなんですね、はい。 はい。 あっ、なるほどなるほど、じゃ、お母さんはそれをちょっとん、見ながら、ちょっと手伝ってた程度って感じなんですかね？
うん。 そうですね。なんか、多分お母さんも作ってくれたような気はするけど。なんか、でも、ばあおばあちゃんが作ってたことが多いような気はします。
はい。 あっ、なるほど、ちなみにそれっていうのは、なんか、あの、小学生の頃とかからずっと食べてたって感じですか？
はい。 そうですね、小学生の頃から食べてたんですけど、なんか多分万葉がちょっと苦いかな？苦いような気がしますね。なので、なんか最初あんまり好きじゃなかったんですけど。
はい。 あっ、苦いんですか。はいはい。 はい。
なんかだんだんこう食べ慣れてきて、中学生、高校生となって、で
あ、はいはい。
はい、なんか好きになってきて、で、今もう大人になって、たまに実家に帰って、それが出てくると、結構、あの、もう大人の味というか、なんかお酒にも合う味してるんですよ。
あ、いいですね。 はい。 あ、そうなんです。あ、じゃ結構何でも合いそうな感じなんですね。
はい。<giggles> そうですね、なんかもう、日本人なら好きな味っていう感じですね。なんかどこかで食べたことがあるような和風の味っていう感じだと思います。
あ はいはい。 あ、なるほどあ、じゃ、小学生の頃からと、ま、中学、高校、じゃ結構長い間
はい。 <giggles>
あの、つ何ですかね、それが出てたってことですかね、食べれたっていうか。
はい。 そうですね、割と定番メニューだったかもしれないです。
あ、なるほどなるほど。ちなみに、もう高校生以降は、あの、それを結構食べられたとかありますか？
はい。 うん。 あ、そうです。大学から、まあ、実家を出たので、あんまり食べる機会がなくなって、でも、なんかたまにこう思い出すというか。
あ、はい。 なるほど、はいはい。 はい。
はい、ちょっ食べたいなみたいな、あの気持ちになることはありましたね。
あ、そうですよね。 あの、ちなみに、その、ま、周りにいた友達とか、あの、ま、あの、その周りの、なんていうんですかね、仲いい友達とかは、そういうのは食べてたとかありますか？
うん。 はい。 あ、そうですね、あの、地元の友達、仲いい子何人かいるんですけど、あの、まんばのけんちゃん美味しいよね、みたいな話したことあるので。
はい。 あ、じゃ、もう、どのはい、はい。
地元ではよく食べられてたんだと思います。はい。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ結構どのあの人でも食べ香川県に住んでれば、なんかあの知ってるっていうか。割と有名なものなんですね。
うん、うん。 そうですね、なんかもう、県民は知っているっという感じですね。
あ、なるほど。それと、あの、まんそのうどんとかも結構有名だと思うんですけど。
はい。 あ、はい。
それはなんか、一緒に出てくるとかあるんですか、うどんとまんばっていうのは？
あ。 あ。ありますね。はい。うどんもやっぱりよく食べるので。
あ、ありますか？はい。 はい、はい。
うん、うどんのサイドメニューでまんばのげんちゃん出てくる時ありました。はい。
あ、なるほどなるほど。ま、香川県、結構、ま、うどんでも有名だと思うんですけど、なんかうどんとかは結構な頻度で皆さん食べられるんですか？
うん。 はい。 あ、そうですね、もう、週4回5回ぐらいは食べると思うんですけどそうですね、それで、うどんもおばあちゃんのレシピがあって、あのはい、あの、しっぽくうどんっていう、うどんがあるんですけど。
あ、はい。ああ、けかと食べられるんですね。はい。 あ、そうなんですね。はいはい。 しっぽくうどん？
はい、そうです。あの、ひらがなでしっぽくうどんって書くんですけど。
あ、はいはい。 あ、はい。
はい、それもですね、おばあちゃんがよく作ってくれてて、まあ、これはお母さんも作ってくれてましたけど、えっと
はい。
あの、出汁に出汁にですね、いろいろ お野菜を入れるんですけど、あの、人参と大根と厚揚げと豆腐とを入れて、あの、うどんの上からかけるっていうかけてる料理なんですよ。
あ、はいはい。 はい。 あ。 なるほど、はい。
はい。これこれも郷土料理で、あの、あんまり他県の人には知られてないんですけど、あの、これはすごくよくはい、食べる、あの、家庭料理ですね。しっぽくうどん。
はいはい。 そうですよね。はい。 あ、なるほど、結構やっぱりなんて言うんですかね、街中のお店とかも、そういう、うどん屋さんとかっていうのは、やっぱり、他と比べては結構多いですか？
はい。 うん。 あ、うどん屋はもうほんとに多くて、あの、コンビニぐらいありますよ、普通の町の。
それとも あ、やっぱそうですね。はいはい。 え！そんなあるんですね。
うん、<laughs> コンビニに、なんかなん何百メートルぐらい行ったらコンビニって大体あるじゃないですか、都会だと。そのぐらいの、あの、頻度では、うん、あるんですけど。
はい。 そうですね、はい。 はいはい。
でも、そのしっぽくうどんっていうメニューは、あの、昔は家庭料理だったんですよ。で、お店でははい、出してなくて。
ああ、なるほど。 それは理由があるんですか、なんか？
うん。 いや、分かんないんですけど、多分家で食べるものっていう感じで、あんまりお店で見たことはなかったんですね。
はい。 あ。 あ、そうなんですね、はい。
はい、最近、なんかあの、出してるお店もあるんですけど、でもその自分の家で食べてるものとちょっと入ってるもの違ったりとか、例えば、なんか里芋が入ってたりとか、なんか山菜が入ってたりとか、味もちょっと違うので
はい。 はい。 あ。 なるほど、はいはい。
やっぱり自分が食べ慣れている、そのおばあちゃんがつくよく作ってくれてた、あのうどんっていうのが1番好きですね。
あ、なるほどな。じゃ、そのしっぽくうどんっていうのは、ま、他のごと家庭でも、なんて言うんですかね、それなりのあのなんて言うんだ、個性あった味があるって感じですかね。
はい。 うん、そうですね、それも結構家庭によって色々入ってるものと味付けは変わってくるんじゃないかなって思ってます。
あ、なるほど、じゃ、そんな、何て言うんですかね、コンビニ感覚で、うどん屋さんがいっぱいあるっていうのは、何て言うんですかね、結構外食とかで行かれたりするんですか？うどん食べにとか。
はい。<chuckles> あ、そうですね、もう大体もう昼はうどんっていう人は多いと思います。もう、頻度高いんで、もう基本的に。はい。うん。
あ、なるほど。 はいはい。 うわ、なるほどなるほど。なんかあのそんな、多多いと何て言うんですかね、ま、そのお店自体も競争率があると思うんですけど、なんか基本的
はい。 <laughs> ま、そうですね、ま、人気なところとか。はい。
やっぱり人気なとことなんか違いあるんですか？
あ、そうですね、ありますね、かなりやっぱり。それぞれうどん屋によって、あの、味も違うし、はい、うどんのコシとかも違うし、値段も違うし。うん。
あ、ありますか？ あ、はいはい。 ああ、そうなんですね、やっぱそこら辺は、あの、何回かいろんなとこ行かれて、ある程度なんか1つに定まったっていう感じで決められるんですかね？
はい。 そうですね、ま、地元にもたくさんあるので、たくさん色々行ったことあるんですけど、その中でもやっぱりお気に入りがあって、はい。ていう感じですね。
はい。 あ、はいはい。 あ、なるほど、じゃあ結構、何て言うんですかね、コンビニ感覚であるとまでももってなかったので、結構面白いですね。<chuckles>
うん。 <laughs> はい。 ま、でもお家で食べるのも、はい、結構好きなので、お家で食べる時は、はい、しっぽくうどんとかよく食べます。
なるほど、なる あ、そうですよね。 それは今でも結構、あの、実家に戻った時も、だ出されたりする感じですね。
はい、あの絶対出ますね。うん。
あ、なるほどなるほど。
<laughs>
なんか、あの色々とあの楽しいお話聞けて、あの楽しかったです。ありがとうございました。
はい。 うん。こちらこそありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼いたします。